В большинстве случаев да, потому что чай из пакетика он во многих случаях Нет, есть конечно, хорошие фирмы. Есть хорошие фирмы, когда прям в там в основном, это они делают, э, хотя бы какой-то сорт своего чая вот этот в пирамидках, таких пакетиках. И потому что там вот прям именно чайные листики, а не вот эта труха.
Мгм. Мгм. Ага. Да, там видно даже вот эти кусочки фруктов. Мгм.
Да, мгм, мгм, да. То есть вот такие вот бывают хорошие, да. Но если это какой-нибудь, э, не дай бог, черный чай "Липтон" в пакетиках, он же не не нь у него нет вкуса чая, у него вкус мыла. <chuckles> Ха! У него вкус мыла. Причем сколько ты его не заваривай, у него вкус мыла так и останется, там не бывает крепости знаешь.
<chuckles> Да. Да, там один краситель. <chuckles> Да, просто цветная вода со вкусом мыла.
Мгм. Именно, да.
Есть такое.
М-да. То есть, а, хороший чай, его на самом деле и немного надо для хорошей заварки. И качественный чай его можно перезаваривать несколько раз. И он даже меняет свой вкус, и бывает иногда даже лучше со 2 заварки, например, чем с 1, то есть если очень хороший. То есть, э, да.
А Мгм. а, ничего се. Ну тоже так может даже получиться, а, в итоге экономия, если можно по несколько раз.
Да, то есть это качественно, да это нь его много не надо за счет этого, да. То есть для меня это такое, что вот на чае я экономить не буду. То есть я, конечно, не буду покупать что-нибудь опять-таки до смешного там переоцененное. Опять-таки как и с косметика, что там половина цены чисто вот за то, что мы там д золотую буковку дописали в названии. Но да, но вот именно вот я тут, тут я на качестве экономить не буду, я прям люби любитель чаёв.
Мгм. Да-да-да, за сам бренд. <chuckles> А с чаем ты также, а, проводишь какое-то исследование там в плане отзывы читаешь, а, все ингредиенты смотришь или руководствуешься именно вкусом, нравится- не нравится?